Ah, okay. No, ora sono curiosa, parlamene, ti prego.
<chuckles> Sì, perché comunque prima mettevo semplicemente la crema sul viso, uhm, facendo, insomma, questo movimento rotatorio delle 2 guance, sulle 2 guance, p sulla fronte e basta. Invece poi, ehm, grazie alla pandemia, a tutti questi video di come si fa questo e come si quell'altro, eccetera, eccetera, ehm, i i ho ho ho visto, a parte, insomma, i gli attrezzi che ci sono, i vari strumenti che puoi utilizzare, ma anche con le mani, ci sono dei movimenti che puoi fare in maniera specifica, ehm, quando ti metti la crema. Quindi non banalmente, anziché fare questo, il classico movimento rotatorio, insomma, attorno alle guance e sulla fronte, puoi fare dei movimenti specifici, uhm, ehm, che punto vengono definiti ginnastica facciale, che aiutano, insomma, in qualche modo a stendere la pelle, ehm, e a, mhmm, evitare che si formino quelle rughe <chuckles> del sul viso in maniera pronunciata. Quindi, uhm
Mh-mh. Mh. Certo. Mh. Mh-mh. Ah, okay. Mh. Ha ha hai visto dei miglioramenti o era
No, quello che ho sì, ho visto dei miglioramenti, ma soprattutto, ehm, ho notato che adesso non non devo più concentrarmi, nel senso a mettere questa crema e cercando: “Ecco, devo fare la ginnastica facciale”. Adesso, in maniera automatica, quando metto la crema faccio questi movimenti che non richiedono nessuna fatica alla fine rispetto a quando facevo prima al del classico movimento, insomma, per spalmare la la crema sul viso. Quindi questa cosa mi è mi è rimasta, questa cosa positiva. Uhm
Mh, capisco. Mh-mh. Mh-mh. Eh beh, assolutamente, è è bello come, diciamo, dalla pandemia, che comunque è stata abbastanza particolare come <sucks teeth> come periodo nella vita, dove, ti ripeto, tutti quanti parrucchieri, estetiste e così via, o cuochi soprattutto, soprattutto c'era questa mania delle delle pizze e delle e de e dei pani. Mamma mia. Tanto pane, non si sa perché.
<chuckles> S sì. Mh. O cuochi, sì. Mh-mh. Mh-mh. D dirò. Sì, sì, sì, del pane, quanto pane. <chuckles> Tutti col lievito madre così, esattamente.
Assolutamente, e e e che tu abbia potuto, mhmm, scoprire qualcosa di nuovo e che l'abbia poi portato all'interno della tua routine, al punto tale che, come dici, diventa è diventata naturale, insomma, come come cosa, ed è bellissimo. C'è magari qualcos'altro che hai, uhm, scoperto, mhmm, non solo durante la pandemia, ma che comunque fa parte, ovviamente, <chuckles> che fa parte però della tua della tua routine, che ti fa sentire veramente, cioè, a casa e dici: “Oddio, non vedo l'ora di tornare a casa perché devo fare questa cosa”?
Sì. <chuckles> <chuckles>